Ini ini cukup ini cukup menarik sih, jadi aku juga mau nanya beberapa hal lagi gitu ya, kayak mungkin kan, eee banyak lah orang yang <tsk> sering gagal nge-gym gitu ya Mas ya, dan mungkin malah itu malah bikin mereka jadi stres gitu. Nah kalau Mas nih sebagai orang yang udah punya hobi s nge-gym dan bahkan gym-nya itu untuk, eee, menghilangkan stres gitu ya, ini ada nggak kayak tips-tips buat mereka yang mau jadiin gym ini tempat untuk meluapkan stres mereka gitu?
Gitu sih paling. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Eee, iya. Mungkin sih saran aku ya, bagi mereka adalah yang penting memulai aja dulu. Karena
Mulai aja dulu, boleh boleh nih.

Nah tapi kalau kalau kita balik lagi nih Mas, kalau masalah stresnya gitu ya. Nah ini kayak sebenarnya awal dari stresnya ini tuh gimana gitu, Mas? Mungkin kan kayak kalau tadi kan kita ngomong tentang, e kuliah ya. Jadi, mungkin pagi kuliah setelah itu untuk mengatasi stresnya ya kita malamnya nge-gym gitu. Nah tapi kalau kalau, e kita lagi nggak ada jadwal gym, nah itu gimana tuh atau misalkan mungkin ada stres lain di, eee, luar perkuliahan gitu mungkin di hari libur ada mungkin tiba-tiba air bocor gitu ya terus kita stres, nah itu itu gimana tuh, Mas?
Iya. Mhm. Iya. Iya, seperti itu. Mhm. Mhm. Oh iya.